Tu pourrais me dire quelle place tenaient tes grands-parents dans ton quotidien?
Ouais, c'est vrai que moi j'ai eu la chance d'avoir, heu, un de mes couples de de grands-parents qui était, heu, hyper, hyper présent dans mon quotidien quand j'étais enfant, et heu, c'est vraiment quelque chose qui m'a apporté vraiment beaucoup de beaucoup de bonheur, beaucoup de sécurité affective et cetera. C'est vraiment quelque chose que je regrette pas du tout et ils avaient vraiment, heu, une place, heu, hyper importante pour moi, ouais.
Mmh mh. Ouais. D'accord. Et c'est donc heu, là, c'é c c'étaient tes grands-parents, heu, maternels, paternels? Maternels, d'accord. Ils habitaient près de près de chez vous en fait?
Ouais, maternelle. Oui, en fait, on habitait, heu, peut-être à 30 km les uns des autres et du coup, heu, c'était ma grand-mère qui venait nous chercher à l'école, heu, tous les mardis soirs et tous les vendredis soir et qui du coup, heu, nous ramenait à la maison ou nous amenait à nos activités et cetera, heu, jusqu'à ce que mes parents rentrent, heu, du travail. Donc mes parents ils travaillaient beaucoup, ils rentraient assez tard. Et du coup, bah, ça nous évitait heu, tu vois le fait que ma grand-mère vienne, bah, ça nous évitait d'aller à la garderie, heu, de courir le soir et cetera. Et puis du coup, heu, voilà, elle nous amenait à toutes nos activités, heu. Voilà, au début à l'école primaire, et puis après même au collège, des fois elle venait nous chercher le mercredi à 12:00 quand on terminait, elle nous apportait un sandwich on mangeait dans la voiture, pour nous amener après aux différentes activités. Donc il y avait un un gros rôle, heu, logistique déjà et puis du coup, heu, bah, à travers tous ces trajets et tous ces moments partagés, heu, il y avait beaucoup plus évidemment que juste, heu, de la logistique quoi.
D'accord. Ah oui? D'accord. Mmh mh. Bien sûr. Ah oui. <chuckles> Ouais. Évidemment, évidemment ça faisait un peu une 2e maman?
Ouais et puis c'est vrai que, bah, du coup on avait quelqu'un en plus ma grand-mère avait été institutrice donc heu, tu avec quelqu'un, bah, elle à voilà elle a choisi de nous apprendre à lire quand on était, heu, en maternelle, du coup, heu, elle a pris en charge un peu, heu, voilà les devoirs, heu, tout ça pendant les petites années, heu, tant qu'on a eu besoin de de supervision, donc il y avait déjà, heu, vraiment ce rôle voilà, de d'enseignement. Et puis, après, effectivement, c'était quelqu'un qui avait vraiment le côté, heu, douceur, maternant, présence et puis heu, disponibilité, patience que n'ont pas forcément enfin que n'avaient pas forcément mes parents.
Ah oui, d'accord! D'accord. Oui. Ouais, c'était c'était un plaisir, heu, pour, heu, pour vous en fait de de de retrouver ta grand-mère à chaque fois qu'il venait vous chercher et passer du temps avec eux.
Ah ouais, carrément, en plus, heu ouais, elle avait toujours plein de petites attentions, tu vois? Elle venait nous chercher à l'école avec le goûter qu'on aimait bien. On avait le droit de faire des choses qu'on n'avait pas le droit de faire avec nos parents. Donc heu, voilà, c'était exactement, du coup, c'était vraiment l'aspect cool, même si c'était, heu, dans la logistique, tu vois, de la semaine. Et c'est vrai qu'après, bah, voilà, on passait quand même, heu, une partie des vacances, heu, scolaire chez eux. Ils venaient nous garder des fois le samedi soir. Donc c'est vrai que voilà, on a eu vraiment, heu, une relation, heu, hyper, hyper proche et heu, et super sympa, quoi. On a on a appris pas mal de choses, heu, avec ça. Et puis c'est vrai que voilà, moi, ma grand-mère elle adorait cuisiner donc j'ai beaucoup cuisiné avec elle.
Mmh mh. Mmh. Ah oui, évidemment c'est l'avantage des grands-parents ça! <chuckles> Oui. Elle te demandait. Ouais. Ouais. Oui, vous passiez en fait, heu, quand vous alliez chez elle parfois vous donc si vous alliez pendant les vacances, par exemple, vous vous dormiez sur place et vous passiez plusieurs jours comme ça?
Ouais, exactement. Et du coup, c'est vrai que, heu, bah, voilà, c'était, heu, on en fait, ils vivaient dans une immense maison, heu, à la campagne, ils étaient, heu, mon grand-père était arboriculteur et du coup, ils avaient, heu heu ouais, très différent de là où nous, on vivait. Et puis heu, surtout, bah, ils avaient voila des hectares et des hectares avec heu, des cerisiers, des pommiers, des pêchers, heu et cetera. Et du coup, on partait avec le tracteur, heu, avec mon grand-père dans les vergers pour ramasser les fruits, pour voir, heu, où est-ce que ça en était et cetera. Et c'est vrai que c'était quelque chose qu'on adorait, ils avaient un potager, enfin c'était vraiment la campagne en fait, par rapport à la où
Ah oui? Ouais, donc c'était très différent de chez toi? D'accord. Mmh mh. Ah oui. Ah ouais, j'imagine. Oui, c'est un cadre assez idyllique en fait?
Ouais et puis surtout, bah, beaucoup de liberté parce que du coup, heu, il y avait aucun risque, heu, on était dans les champs, on mettait nos bottes et puis on était libres d'aller toute la journée, heu, voilà, heu, se balader. Donc pour des enfants, c'est sûr que c'était, heu, c'était assez magi
Mmh mh. Ah oui, super. Exactement. Exactement. Et donc heu, ton grand-père aussi c'était quelqu'un qui était, heu, très présent?
Ouais, un peu moins que ma grand-mère parce que lui il travaillait encore quand, heu, ma grand-mère était déjà, heu, à la retraite, du coup, c'est vrai que dans la semaine, c'était ma grand-mère qui venait seule, heu, nous chercher, heu, nous chercher à l'école mais c'est vrai que, voilà, quand on était chez eux en vacances, bah, évidemment, il était là et heu, et du coup, il s'occupait aussi de nous et il nous emmenait pas mal en vadrouille, heu, voilà, typiquement, heu, dans sur les engins, heu. Il nous a appris à conduire à 15 ans, heu, sur les petits chemins.
Mmh. D'accord. Ouais. C'est ça, il vous a vous avez a grâce à vos grands-parents, vous avez appris des choses, heu, plus tôt, quoi, finalement?
Ouais, plus tôt et puis dans un cadre, heu, un peu différent, tu vois, on faisait les devoirs avec eux mais du coup, on était, heu, bah, forcément, un peu différents, je pense, de quand on les faisait avec nos parents, heu, ils nous ont emmenés aussi, heu, voilà, pas mal ils avaient tout un groupe de copains, en fait, c'était assez rigolo. Ils avaient pas mal de copains d'enfance qui avaient tous, heu, du coup, des petits enfants et en fait, heu, 1 fois par an à Toussaint, ils louaient, heu, une immense maison, on partait, on était une trentaine avec tous leurs copains, grands-parents et tous les petits enfants
Mmh mh. Oui. Ah oui? D'accord. Ah, super! Et les enfants? Oh, super!
et ouais, c'était une maison qui avait, heu, des grands dortoirs, heu, tu sais, on dormait, on était peut-être 15 enfants, 15 adultes, heu, on dormait tous ensemble, les enfants, c'était trop la fête et cetera et du coup, heu, voilà, ils nous ont transmis aussi, heu, tu vois, l'amour des bons repas, heu, la bonne préparation, les rires, heu, les jeux de cartes, on jouait au scrabble, à la belote, heu et cetera. Et du coup, heu, c'est vrai que, voilà, ça a eu, heu, une grande importance pour nous, à la fois ce côté, heu, affectueux, tu vois, affectif, heu, la logistique et puis, heu, voilà, moi, ma grand-mère, elle adorait la musique classique et du coup, heu, elle avait un peu, heu, insisté pour que ma mère, enfant, fasse de la musique et cetera. Bon, ma mère avait détesté et du coup, quand nous on est nés, elle dit à ma mère, bon, a en gros: «J'ai une 2e chance, heu, de de réussir à ce que à ce que quelqu'un joue de la musique» et heu, ma mère a dit: «Oui», du coup, on a commencé à jouer de la musique avec mon frère donc heu, voilà, lui, il jouait du saxophone, moi, de la flûte traversière et heu et ma grand-mère adorait ça et c'est vrai qu'elle nous a beaucoup, beaucoup, bah, emmenés, heu, typiquement à nos cours de musique. Elle venait nous voir à nos auditions, à nos concerts, à nos examens, heu, voilà.
Mmh. Ouais, j'imagine. Ouais. Ouais. Oui. C'est ça, avec mes petits enfants, oui. <chuckles> D'accord. Ouais, elle était vraiment présente et intéressée, quoi.
C'est ça et du coup, c'est vrai que, voilà, on faisait des petits concerts pour elle, heu, tu sais, le soir de Noël, heu, dans la maison, enfin, voilà, vraiment elle avait, heu, elle y a mis beaucoup d'énergie et je pense que ça a beaucoup participé au fait que nous, ben, on s'accroche comme ça à la musique, heu, qu'on continue de jouer, heu, et cetera et que voilà, on le faisait aussi, heu, pour lui faire plaisir autant que nous faire plaisir et c'est vrai que c'est c'est des jolies valeurs, quoi, de la transmission, heu, c'était chouette.
Mmh mh. Bien sûr. Ouais, tout à fait, c'est très important, ouais et donc tu penses que, hem, heu, cette, heu, ce cette vie que tu avais avec, heu, quand quand tu étais avec tes grands-parents et leur, heu, leur façon d'être, leur façon de de se comporter avec vous, tout ça, heu, ça t'a tu penses que ça t'a influencée, en fait, dans, heu, je sais pas dans ton langage, heu, dans dans dans tes valeurs, dans tes loisirs, heu, tout ça?
Ouais et je pense que ça m'a influencé dans plein, plein d'aspects. Bon, déjà, heu, typiquement le fait d'être, heu, bien éduquée, polie et cetera c'était vraiment un truc qui était incontournable chez eux donc même si c'était cool quand on allait chez eux, ils nous reprenaient quand même beaucoup sur, heu, les attitudes, se tenir droit à table et cetera parce que c'était vraiment un peu l'ancienne école et même si ça m'a bien saoulée quand j'étais petite, heu, aujourd'hui, je suis quand même hyper, heu, hyper reconnaissante, tu vois? Heu, d'avoir eu d'avoir eu, heu, cette chance-là, d'être, heu, voilà, d'avoir ces ces «bonnes manières» entre guillemets, si on peut dire ça comme ça et heu et voilà, donc ça c'était déjà chouette et puis après, voilà, sur les loisirs, je sais que, voilà, quand j'ai eu, heu, 15 ans, je crois, ma grand-mère avait choisi de nous faire un très beau cadeau donc à mon frère et à moi et en gros, elle nous avait dit: «Voilà, vous choisissez, heu, ce qui vous fait plaisir», heu, bon, il y avait pas spécialement de budget, heu, mon frère a choisi un ordinateur pour ses études parce qu'il allait partir de la maison et donc moi, j'ai choisi une flûte traversière et elle était tellement heureuse. On est allé m'acheter une flûte en argent, heu, c'était un très, très beau cadeau, heu, tu vois, déjà à l'époque et heu, on était allés dans le magasin et elle m'avait dit: «Voilà, heu, je t'offre cette flûte et je voudrais qu'un jour tu me joues, heu, Syrinx de Debussy», donc c'est une pièce qu'elle adorait et ça m'a mis un peu le challenge, tu vois? De travailler cette pièce et cetera et de lui jouer et le jour où je lui ai jouée, elle arrêtait plus de pleurer, enfin, c'était très, très beau, tu vois, cette idée et c'est la flûte sur laquelle je joue toujours aujourd'hui, heu, 20 ans plus tard et du coup heu, voilà, c'est vrai que voilà, ça nous a donné pas mal de de valeurs aussi, de de choses qu'on aime bien faire, tu vois? Elle était très attachée à, heu, ne pas acheter de produits tout prêts, tout faire maison, tu vois? Elle faisait ses yaourts, son pain, heu, son potager et cetera, donc heu
Mmh mh. D'accord. OK. Mmh mh. Ouais. Certainement. <chuckles> Bien sûr. Mmh. Moui. D'accord. Oui. Bien sûr. <chuckles> OK, d'accord. Bien sûr, ouais. <chuckles> D'accord, tu continues à jouer? Ouais. Ouais. Oui. C'est ça, tu as essayé de de de conserver ces habitudes à toi?
Ouais, et puis surtout, bah, voilà, comme je cuisinais beaucoup avec elle, ça m'a vraiment appris, heu, tu vois? Très tôt, je sais pas à 8-10 ans, heu, je faisais des gâteaux toute seule avec elle, heu, et cetera, et du coup, ça m'a vraiment donné l'amour de la bonne cuisine, tu vois? Des bons repas, heu, ils avaient vraiment une maison qui rassemble en fait, tu sais, où on allait, bah, le dimanche avec mes cousins et puis avec tous leurs copains, et cetera. Elle adorait, heu, faire la cuisine, recevoir, avoir des belles assiettes, et cetera, et heu ouais, voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'est resté et heu, et de de faire voilà, de de de la nourriture un bon moment, un moment de partage, heu, quelque chose de sain, de de rigolo, et cetera et je pense que ça m'a pas mal servi, ouais, par, hem, par la suite.
Oui. Ah oui, super. Ouais! Oui, très convivial quoi. D'accord. Ouais. Tu as tu as une, heu, une une recette en particulier, par exemple, là, que que tu tiens de de ta grand-mère et que tu tu aimes toujours refaire?
Ouais, un truc qu'elle faisait tout le temps, c'était un couscous, donc c'était rigolo, parce qu'on était pas du tout spécialement d'origine de de du Maroc ou quoi que ce soit, mais ils étaient allés en voyage au Maroc et ma grand-mère avait flashé pour un service, heu, avec des assiettes à couscous, et elle avait ramené ça, et donc mon grand-père avait pété un câble en mode: «Mais enf ça va nous coûter une fortune de ramener ce pe ce ce service à couscous» et cetera. Bref, et à chaque fois qu'elle faisait un couscous, du coup, on racontait l'histoire des assiettes, et cetera, et elle le faisait super bien, mais tu vois? Elle s'y prenait 3 jours avant, elle faisait revenir les viandes une par une, et puis les légumes, tous séparément, et après, ça mijotait longtemps et ça sentait bon dans la maison. Vraiment, nous, on était à fond, on adorait ça, et cetera, et du coup, voilà, c'est vrai que quand elle a disparu et qu'on m'a dit: «Tu peux choisir un truc» j'ai récupéré le service à couscous et vraiment, j'adore ça, et c'est vrai que ça dès que je le vois, ça me ramène direct en enfance, dans ces odeurs, tu sais, de de plats qui mijotent longtemps et où elle te donne ses petites astuces: «Il faut pas mettre les pois chiches trop tôt», heu, et c'est vrai que voilà, j'ai ces phrases qui me reviennent et heu
Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Ah, elle avait ramené tout le service alors, hein? <chuckles> Ah, oui. Oui, d'accord. Ah oui. OK. Bah ouais, bien sûr, je comprends, ouais. <chuckles> Ah oui, tu te souviens bien, ouais.
Ouais, carrément.
Et donc tu le quand tu fais du couscous, par exemple, c'est, heu, pour une occasion particulière? C'est plutôt en en famille, heu, pour repenser à à ta grand-mère?
Ouais, c'est vrai que c'est un plat que je fais pas mal quand on reçoit et du coup, bah, je sors le joli service, et cetera, et c'est vrai que maintenant, même mes enfants adorent, on le cuisine ensemble, et cetera, donc je me dis que ça perpétue aussi un peu la tradition, le partage, et cetera, donc
Mmh mh. Ah oui. C'est sûr. Tu as parlé de de tes grands-parents à à tes enfants? Ils les ont connus?
Ouais. Ouais, ouais, il l pas connus, mais c'est vrai que moi j'ai la chance aussi d'avoir, heu, mes beaux-parents pour le coup, qui sont des grands-parents, heu, en or pour mes enfants, et du coup pareil ils ont che ce genre de relation où ils vont les chercher à l'école, où ils vont, heu, faire des petites choses et des petites attentions pour eux, tu vois? Arriver à l'école avec, heu, la petite brioche qu'ils adorent, heu, juste celle-là, qui vient de telle boulangerie, heu, et cetera, et heu, et je trouve ça
Mmh mh, ouais. Ouais. Mouais, bien sûr. C'est quelque chose qui est important pour toi, le le fait que les que les enfants puissent vraiment passer du temps avec, heu, avec les aînés comme ça?
Bah, en fait, je trouve que c'est vraiment gagnant pour tout le monde. Tu vois, je vois typiquement mes beaux-parents, bah, ils nous disent, hein, que ça les maintient vachement, heu, en alerte vachement, bah, aux faits de ce qui se fait aujourd'hui, que ça soit les nouvelles technologies, les conversations, enfin et cetera, que ça les maintient beaucoup en forme parce que forcément quand ils nous gardent les enfants, bah, ils marchent beaucoup plus, heu, enfin voilà, ils font des choses qu'ils font pas forcément quand ils sont tous les 2. Heu, mon mari et moi, on est gagnants, bah, parce que ça nous permet d'avoir des petites fenêtres où franchement on souffle, on se repose, heu, on se refait une fati une patience. Tu vois, on est quand même beaucoup plus zen de pouvoir confier parfois nos enfants, heu, à des gens en qui on a confiance. Et vraiment, je vois que mes enfants, ils ont cette espèce de bulle, heu, affective, heu, comme je l'avais moi quand j'étais petite, tu vois? Heu, ces gens qui peuvent aider pour les devoirs sans être agacés, comme nous, parfois, on peut être agacés, heu, parce que tu as répété 45 fois le même truc et que tu as travaillé la journée et que t tu en as marre et que voilà. Et heu, et du coup, voilà, je trouve que c'est vraiment hem, enfin c'est trop beau comme relation. Nous dès qu'il arrive un truc bien dans leur vie, ils prennent leur, heu, leur tablette, là: «Vite, vite on va dire à papi mamie, on va les appeler» heu, on part en vacances tous les 6 avec mes beaux-parents et heu, et je trouve que c'est vraiment chouette quoi. Les années elles passent super vite en fait et heu et voilà je me dis c'est vraiment une chance pour tout le monde d'avoir cette relation, heu, de confiance quoi et puis heu, et puis d'amour, heu, inconditionnel, heu et que voilà, ça leur donne, heu, à tous, heu, de des grands moments de bonheur quoi.
Mmh mh. Mmh. Mmh mh. Ouais. Exactement, ouais. Tout à fait. Ouais. <chuckles> Oui, parce qu'on a moins de temps quoi, oui. Oui. Oui. Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce ce qui t'aurait manqué en fait, heu? Est-ce que est-ce que tu tu ima tu imagines, heu heu, comment ça aurait pu être si tu n'avais pas eu tes tes grands-parents, en fait, quand tu étais jeune?
Bah, je pense qu'il m'aurait manqué beaucoup de tu vois? D'affection et puis de de toute cette patience. En fait, c'est ma grand-mère qui nous a appris à nager, c'est ma grand-mère qui m'a appris à faire du vélo, c'est ma grand-mère qui m'a appris à lire, ces choses, heu, bien sûr, mes parents m'auraient appris à nager, à faire du vélo ou à lire, hein, c'est pas la question, mais le fait que ce soit fait par quelqu'un, heu, je je suis enfin, pas qui n'a rien d'autre à faire, mais pour qui c'est un objectif, en soi, de passer du temps avec ses petits-enfants.
Mmh mh. Oui, elle vous a appris beaucoup de choses, ouais. Mmh. Oui. Et ce côté partage, oui.
Voilà, ce côté partage et puis ce côté, heu, voilà, qui nous a gardés quand on avait 40 de fièvre, heu, qui était capable de traverser le département quand l'école appelait, qu'il y en avait un qui était malade, heu, ce genre de choses. Bah, voilà, c'est aussi des chances ouais, voilà, puis, tu sais, que c'est des gens sur qui tu peux compter, c'est des gens qui t'aiment, heu, même quand tu es pas en forme, heu, voilà, et ça, je trouve que c'est des c'est des très bonnes choses à transmettre à des enfants jeunes, quoi.
Oui. Oui, ils étaient vraiment disponibles. Ouais, c'est sûr. Tu as senti une, heu, une évolution dans le temps, en fait, heu, au fur et à mesure que qu'ils vieillissaient un peu?
Oui, c'est vrai que, bah, après, ils sont tombés malades, les 2 ont eu des maladies, heu, dégénératives, donc c'est vrai qu'ils ont, heu, on si on peut dire, un peu perdu la tête, mais c'est vrai que, voilà, moi, le jour où j'ai eu mon permis, j'ai pris ma voiture et la 1re endroit où je suis allée, c'est chez mes grands-parents toute seule avec ma voiture, en disant: «Voilà, j'ai plus besoin de maman pour m'amener ou me ramener pour venir vous voir», et cetera, et c'est vrai qu'ils étaient fous de joie. Ils étaient fous de joie parce que ça nous ouvrait, heu, des nouvelles perspectives, de se voir plus souvent, que ça soit pas toujours eux qui fassent le trajet aussi, parce qu'ils voyaient qu'ils vieillissaient, et c'est vrai que, voilà, je pense que c'est vraiment, hem, enfin, je trouve que c'est une grande chance, en fait, de grandir avec ses grands-parents et que, voilà, heu, au plus on en profite, heu, quand on a la chance d'avoir des grands-parents aimants, disponibles, qui ont aussi, heu, des moyens, enfin voilà, ils nous emmenaient voir, heu, des expos, heu, visiter des trucs, heu, c'est, voilà, je trouve que c'est, heu
Mmh. Ah, d'accord. Ah, super! Ouais, ouais. Bien sûr. Oui. Non, ouais. Oui, ils ont vraiment été extrêmement présents, en fait, hein.
Ouais, c'est hyper précieux, et c'est vrai que je suis hyper contente pour mes enfants qu'ils aient aussi cette chance d'avoir, heu, des grands-parents incroyables, heu, qui sont pareils, prêts: «Ah, il a la grippe, bon, on habite à 500 km, bah, écoute, demain matin on sera là, hein, on vient le cher on vient le garder, heu». Je me dis: «Waouh! C'est ça vaut tout l'or du monde, cette relation!».
Ouais. <chuckles> Bah oui, c'est précieux ça. Ah exactement, exactement. Bah, écoute, heu, je je te remercie pour, heu, pour ce partage, heu, de de de ta jeunesse passée avec tes grands-parents, heu, qui semblait vraiment très, très heureuse et très riche. C'était, heu, très intéressant.
Merci à toi pour tes questions, j'étais ravie de partager, heu, ce petit morceau de mon histoire.